Oye, mira que ahorita, por estos días, eh, bueno, estoy aquí con mi papá y mi mamá. Eh, ellos viven en Colombia, ¿no? Pero ellos se pasan, eh, se vienen para acá 6 meses, 7 meses y se devuelven y así, van y vienen, eh, la casa mía y la casa de mi hermano, que mi hermano vive como a 2 horas de de distancia de donde yo vivo, y nomás somos nosotros 2. Entonces, pues, ahorita mi papá mi papá tiene 85 años, va a cumplir 86, él está superbién, físicamente tú lo ves y es como un roble, y tiene energía y toda la cosa pero, eh, la memoria le está teniendo fallas, ¿no? Mm, entonces, bueno ahí, eh, hace un tiempo atrás con mi mamá lo llevamos a que le hicieran el examen de la cabeza y la cosa, no le salió Alzheimer, gracias a Dios, pero le salieron principios de demencia senil, ¿no? Sí, entonces él él, porque lo notamos porque estaba como repitiendo mucho las cosas, se le olvidaban las cosas y esto, y nosotros: "Guau", hay hay que hacer algo. Entonces bueno, le salió esto, y y bueno, aquí anda en la casa, ¿no? Ya con con mucho cuidado y mucha cosa, porque, pues, ya ya yo como que estoy encargada de de él, mi mamá se encarga de de las pastillas y eso, ¿no? De de que no se las tome doble, porque a veces se le olvida, pero pero bueno, hay que hacer, tú sabes, ajuste en la casa por por ese motivo.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. Sí. Okey. Okey. Ajá. Ah. Sí. Ujú. Sí. Claro.